بُصّ، أنا كان عندي مشكلة كده عاملة لي أزمة في يومي، وفي حياتي، ومأثرة على شغلي و آآ، حياتي اليومية يعني، كنت محتاج آخد رأيَك وأسمَع نصيحتك فيها بصراحة. آآ، الفكرة إن أنا ما عنديش روتين نوم ثابت أو ما عنديش مواعيد نوم ثابتة يعني مش كل يوم مثلًا آآ، بييجي مثلًا على الساعة 23:00 أو 00:00 وأنام مثلًا وأصحى كل يوم الساعة 07:00 أو 08:00 في ميعاد ثابت، لأ، كل يوم بانام في وقت مختلِف ويوم الإجازة غير اليوم العادي، والمشكلة كمان إن آآ ده بيعمل لي يعني أنا باشتغل وب لازم أصحى بدري عشان الشغل فده بيعمِل لي مشكلة في الشغل كمان وإن أنا بارُوح مش فايق و آآ، عايز أنام في وسط اليوم، و وباضطَر أعمِل يعني عادات كتير عشان آآ، أحاول أفوق في وسط اليوم وحتى برضه لما بارجَع من الشغل يعني ك باحِس إن المشكلة بادئة من من إن أنا مش مظبَّط نومي ومواعيد نومي، ولا حتى ساعات نومي آآ، بتأثر بقى عليَّ لباقي اليوم. فكنت يعني الموضوع مضايقني وشاغلني في نفْس الوقت، وعايز أشوف له حل.
تمام. بُصّ، هو طبعًا آه الموضوع اللي أنت بتحكي لي عنه ده أكيد لازم يأثرعليك، وعلى نظام نومك، وعلى حياتك بالسلب، لأنك ماعندكش فعلًا إلتزام في وقت النوم، ودي أصعب حاجة لازم الواحد يبقى مُلتزم فيها، وطبعًا ده بي بيودَّي على عادات طبعًا تانية، عشان آآ، تقدر تلتزِم وتقدر ت تكمل نومك في شغلك وتبقى مرّكز، تلجأ لكافيين بقى أو أو شاي، أو قهوة، الحاجات دي، فعلًا أنا فاهم م قد إيه الموضوع بيبقى مزعج أصلًا، الموضوع بيبقى مُلّح عليك إن أنت ع عايز تنام بس آآ، عايز أعرف بس أكتر يعني عشان نعرف نفهم المشكلة في إيه، أنت إيه أكتر عائق بي بيمنعك إن أنت تنام في الوقت اللي نفْسك فيه يعني؟ هل مثلًا سوشيال ميديا والّا سهر والّا توتر والّا مثلًا في شغل عليك والّا إيه الموضوع بالضبط يعني؟ إيه اللي بيمنعك إن أنت تنام في وقت آآ، ثابت يعني؟
آه، فاهم. والله شوف حاجات يعني حاجات كتير، يعني أول حاجة، السهر مع الصحاب برّا، يعني أنا شّبه يوميًا باطلع مع صحابي، نخرج نقعد في كافية أو أيًا كان بنعمله وما بارجعش قبل 00:00 يعني اليوم اللي بانزل فيه ما بارجعش قبل 00:00 طبعًا على ما أرجع بقى وأغيّر وأخُش في مود النوم، آآ، بياخد وقت كبير ده غير إن أنا أصلًا يعني لو حتى قررت إن أنام ودخلت السرير وطفيت النوم، وطفيت النور فلأ النوم ما بيجيش كده مرة واحدة، آآ، ممكن أقعد بالساعة أو أكتر أتقلب على السرير، وحاجة كمان آآ للأسف آآ التليفون باستخدم التليفون كتير قبل النوم، آآ بافضل قاعد بقى أعمل سكرول وفيسبوك، وتويتر، وريلز الإنستجرام، وريلز التيك توك، فباروح في مع الحاجات دي ألاقي ممكن ألاقي ساعتين عدّوا مني مثلًا، آآ، وحاجة كمان يعني مش توتر يعني مش مش بشكل كبير بس لو عندي حاجة كبيرة تاني يوم آآ، اجتماع مهم، مقابلة شغل، أو لو عندي لو كان عندي امتحان مهم، آه بصراحة باتوتر وممكن التوتر ده ما يخلينيش أنام آآ، فدي الحاجات ال ال اللي كانت بتبقى عائق ليَّ ف في حوار النوم ده، إن أنا ألتزم بمعاد نوم.
آه. آه. أكيد، أكيد. إمم. هو آه، فعلًا واضِح من كلامك إن في حاجات كتير جدًا آآ، مسبِّبة لده، فبالتالي طبعًا لازم إن طبيعي يبقى النتيجة دي، إن أنتَ فعلًا ما بتعرَفش تنام كويِّس، ون جودة نومَك قليلة. فبالتالي ده بينعكس على أدائَك طول اليوم. آآ طبعًا، هو أنتَ آه، ما فيش مشكلة إنَّك تقدَر تخرُج مع صُحابَك عادي جدًا، ما فيش مشكلة، بس أنتَ ب المشكلة الأساسية إن أنتَ بترجع متأخّر، وعلى ما ترجَع مت لو هترجع متأخّر، مع ي ما بتنامش على طول، حتى فاهم؟ اللي هو بتاع وخُد وق وقت على ما تنام. ولسَّه في scroll على social media، ودي أسوأ حاجة، يعني أسوأ حاجة أصلًا، إن أنتَ قبل ما تنام ت ت يعني لازم قبل ما تنام بنُص ساعة أو ساعة، تكون بعيد عن أي شاشات، عشان جو تعرف تنام أصلًا، وجودة نومك أصلًا عمومًا تبقى كويِسة. فبالتالي الموضوع بيبقى في مشكلة. بالضبط، بس آآ، يعني، قبل مثلًا يعني، قبل ال يعني عايِز أفهم ح حاجة أكتر برضه. قبل مثلًا ما ترَوّح البيت وتخلَّص آآ، دن دنيتَك، يعني في العادي، يعني نمط يومك بيبقى عامل إزاي؟ يعني شغل أو دراسة مثلًا، بعد كده بييجي الخروج، والّا مثلًا هل ساعات شغلَك بي بيمتدّ لوقت متأخّر؟
إمم. لا هو أنا باشتغل 3 أيّام في الأسبوع. من من الساعة 8:00 ص ل20:00 آآ، و وال3 أيّام التانيين إجازة. آآ، طبعًا الأيّام بتاع الشغل دول بيبقى اليوم كلّه راح الشغل ببقى تعبان ومرهق. وبالإضافة في الأيّام التانية يعني باروح اليوم اللي فيه الشغل باروح الشغل، وبارجع بالليل ب آآ، أغير وآكل وكده، ممكن غالبًا ما بنزلش أسهر في اليوم ده، أقضيه مع صحابي، وأسهر شويّة على التليفون، وأنام. آآ، الفكرة بقى إن في أيّام الإجازة هو اليوم كلّه أنا متاح عادي، بس في شغل كده جانبي باعمله أونلاين. يعني باشتغل editor كده في الوقت الفراغ. ما بياخدش مِنّي وقت كبير. لأن أنا شغّال آآ، مش مرتبط بالشغل أنا شغّال بمزاجي. باخد الشغل اللي أنا عايزه وأعمله، والباقي مش مش رابط نفسي بشغل كبير يعني. بس ممكن أقعد مثلًا أسهر بالليل على الشغل ده أعمله. آآ، بالإضافة بقى إن أيّام الإجازة دي باخرج فيها يعني، خروج معروف ك كل يوم تقريبًا، وارجع متأخّر زي ما قُلت لك. فدي الحاجات اللي باعملها ممكن تكون بتخليني بسهر.
آه. أكيد. آه. تمام، أنا آه، فهمت كده. هو فعلًا يعني كل العادات دي طبعًا لازم تأثِّر على نومك وعلى مواعيد نومك وعلى جودة نومك. بس في حاجة برضه عايِز أفهمها، يعني عايِز أسأَل عنها، يعني هل أنتَ بتحس إنَّك بعد يوم طويل مثلًا، ف بالنسبة ليوم الشغل، ب بتحس بعد يوم طويل مثلًا، أنتَ بتقول من 08:00 ص ل20:00 بالليل، لمَّا بترُوح البيت، بتحس إن أنتَ بتبقى عايِز إن أنتَ بعد ما قضَّيت الوقت الطويل ده كله في الشغل، إن أنتَ عايِز تعوّض الوقت ده، وده اللي بيخلِّيك تسهر مثلًا أو عايِز تعمل حاجة ممتعة بعد يوم مليان شغل ومليان مجهود ع على مدار 12 ساعة؟ هل بتحس بكده، والّا ما بتحسّش بكده؟
آآ، يعني دي نقطة صح فعلًا، لمَّا بارجع بقى وأقعد مع أهلي وآكُل مثلًا، و وأقعد كده، أفضَى، باطلَع بقى التليفون أو الlaptop، آآ، أتفرَّج على فيلم، آآ زي ما قُلت لك آآ، أقلِّب على الsocial media، أتفرَّج على الreels. للأسف الreels بتاخُد جزء كبير من وقتي، ويعني ب بخُش فيها كده، ما باعرفش أطلَع، أقعُد بالساعة وشوية كمان. فدي آه، ده اللي أنا باعمله. يعني، وممكن الحاجات دي كلها تاخُد وقت كبير طبعًا، تلاقي الساعة وصلِت 01:00، 02:00 وأنا أنا أصلًا باكون تعبان ومُرهق، بس إيه، بالاقي نفسي أ سهران يعني، مشدود كده للسهَر.
آآ، تمام، تمام، فهمت ده، طيب قبل بقى ما تنام، يعني قبل يعني قبل ما تيجي تنام، آآ، بعد ما خلصت مثلًا scroll أو بعد ما خلصت فيلم أو بعد ما خلصت آآ، أي حاجة مثلًا على الsocial media قبل ما تنام، هل الإضاءة بتاعة ال ال ال الأوضة الغرفة بتاعتك يعني قوية والّا هادية؟ عشان بس برضو ده ساعات بيأثر على جودة النوم لمّا بيكون الإضاءة قوية جدًا قبل ما تنام، ده أصلًا ده ده سبب كافي ودافع أصلًا يخلّيك يقِظ أساسًا و ومصحصح، لكن لمّا بتحس إن الإضاءة بتبقى هادية كده وأنت مثلًا داخ داخل تنام يعني أنت جاي آه هتقعد تscroll شوية بس الإضاءة هادية، وده وقت اللي هو بتحضر نَفسك للنوم، فأنت بتحس إن أنت لوحدك تلقائي كده بتحس إن أنت <tsk> النوم بيكبس عليك، وبسبب الإضاءة الهادية وتحس إن أنت إيه عينيك بتقفِّل خلاص، أنت إيه أ أنهي نوع فيهم؟
هو يعني أنا باكون مضلّم ال الأوضة، باكون مضلّم النور، بس هو الفكرة إن نور التليفون بيبقى في وشي، بابقى فاتح نور التليفون طبعًا لو ماسِك التليفون وأنا نايم والتليفون في وشي على طول، فباحس إنه ممكن النور ده يجهِد عيني شوية، أو باحس ب إن هو ب عينيَّ تعبانة لو قعدت فترة طويلة فاتح نور التليفون في وشي وال نور الأوضة مضلِّم، ففعلًا باحس بإجهاد شوية في عيني، بس غير كده باكون م م الأوضة مضلِّمة عادي، مافيهاش أي أنوار تانية.
أها. ما هو للأسف نور التليفون يعني نقدَر نقول عليه إن هو إضاءة صاخبة، لأن هو نور م موجَّه على وشَّك مباشرةً، حتى لو أوضة كلها ضلْمة، بالعكس ده بي بي بيأذي العين وبيضُر العين والنظر بيضعف بسبب كده، لأن إضاءة قوية في عز الضلمة موجهة على عينيك، ودي أصلًا آآ، إضاءة زرقا، فالإضاءة الزرقا دي لوحدها كافِيَة إن هي ما تخلِّكش تنام على طول فاهمني؟ فبالتالي ده برضه أحد الأسباب. فإحنا ممكن نعمل نظام كده حلو جدًا، عشان برضه أنت تعرَف تنام كويس أو وده وده هينعكس عليك وعلى صحتك، ض جرَّب كده إن أنت في الأيام مثلًا بتاعة الشغل بعد ما تروَّح آآ، قبل ما يعني أنت مثلًا روَّحت الساعة 20:00 قعدت مع أهلك وكده مثلًا ساعة ساعتين لحد الساعة 22:00 أنت مخَطط أنت هتنام على 00:00 01:00 مثلًا تمام؟ ع يعني يبقى مثلًا لو أنت هتنام الساعة 01:00 يبقى أخرك مثلًا معاك تليفون لحد الساعة 01:00 بعد كده بعد كده ما فيش تليفون خالص أنت هتستعد لإنك تنام، هتلاقي نَفْسك نمت بهدوء، و ونومك نفْسه اتحسن يعني، تصحى إن أنت مش مص حاسس إن أنت مش مصدَّع فاهمني؟
امم، تمام. تمام. امم. امم، آه فعلًا يعني ممكن أجرّب أعمل كده، آآ، يعني حسّيت إن النصيحة دي ه هتنفعني. بس تفتكر إنّ 01:00 دي يعني لأن أنا باصحى تاني يوم مثلًا لو في شغل باصحى 07:30 كده، فهل 01:00 كويّس، والّا تفتكر إن متأخرة شويّة؟
ضبّطها أنت براحتك، أنا باقول أنا باديك مثال يعني. تظبّطها مثلًا عايز تنام 00:00 نام 00:00، تمام.
آه، إن أنا أبعِد التليفون بس عنّي.
آه، أهم حاجة إن أنت قبل ما تنام بساعة يبقى ما فيش تليفون، وبالنسبة برضو للوقت اللي أنت بتبقى خارج فيه مع صحابك حاول ما تشربش مثلًا وأنت يعني بع يعني بعد الساعة 19:00 8:00 م آآ، ما عترت ما تشربش أي نوع من أنواع المكيّفات، أو ال الكافايين أو الحاجات دي، تمام، عشان ما ما ده هينعكس عليك، هتروّح هتلاقي نَفسك دماغك نشطة بطريقة مرعبة، ومش هتعرف تنام أساسًا، فاهمني؟
آه، آه، عندك حق فعلًا، أنت نبهتني لنقطة مهمّة جدًا وهي آآ، الكافيين، أنا باشرب قهوة كتير فعلًا، وممكن أشرب مشروبات طاقة كمان في وسط اليوم كده، فبتفوّقني فعلًا وغالبًا بتعمل لي بتسبب لي أرق، باجي بالليل ما ما اعرفش أنام، أو ما اعرفش أروح في النوم بسرعة، فيعني أنت عندك حق في النقطة دي. وأنا هاحاول بصراحة إن أنا أقلل من ال الكافيين، وأبطّل مشروبات الطاقة، وإن أنا أشربهم مثلًا الصبح، أو أبعِدهم عن بالليل يعني.
فمتشك شاكر ليك جدًا بصراحة، وشاكر على وقتك وكلامك يعني نصايحك دي يعني متأكّد إنّها إنّها هتفيدني إن شاء الله أوّل ما أجربها. شكرًا ليك.
لا شُكر على واجب، أنا هنا لمساعدتك في أي وقت.